Plastik atıkları azaltmak için neler önerirsin?
Aslında birçok şey önerebilirim, eee, ama şuradan başlayayım, emm, bence, bizim, eee, günlük hayatta, işte, alışveriş yaptığımız zaman, eee, o, ımm, poşetler inanılmaz yer kaplıyor. Yani, inanılmaz, eee, rol oynuyor aslında. Tabii ki bununla kısıtlı değil.
Hı hı. <chuckles> Süper, poşetlerden başladın. Ya, bir de o poşetler yer kaplamasının yanı sıra dayanıklı da değil. Eee, yani, hani, alıyorsun market poşeti, eve gelene kadar çözünmeye başlıyor zaten. Eee, kullanışlı da değil, yani. Eskiden, belki onu çöp poşeti olarak kullanabiliyordun ya da içine bir şey koyarım diye saklayabiliyordun ama artık öyle bir şey de mümkün değil. Eee, başka neler yapıyorsun orada pis plastik kullanımını azaltmak için?
<chuckles> Evet. Ha ha. Evet, evet. Öyle bir yerden de yapıyorlar. Hı hı. Evet, evet. Eee, tabii, şöyle, zaten dediğim gibi o, eee, markete ben kesin file, eee, şeylerimle gidiyorum o, eee, poşetlerden almamak için. Eee, dediğin gibi hem, eee, yani, yer kaplıyor derken plastik kullanımında bence çok büyük yer kaplıyor anlamında demek istemiştim ben. Emm, mesela, şöyle bir şey de yapıyorum, ben sürekli cam şişe, eee, taşıyorum yanımda ya da, hani, belki kendi, eee, işte, SuCo diye bir marka var. Eee, onun, hani, katlanabilir Eee, katlanabilir, eee, şişesi var, hı hı. Hiç yer kaplamıyor gerçekten. Bir kâğıt, ııı, gibi oluyor. Ondan kullanıyorum ama onun dışında mesela, eee, işte, ben Avrupa'da yaşıyorum. Her yerde zaten çeşme var. Eee, su içilebilir, eee, b oluyor bu, ımm, çeşmeler. Eee, o yüzden onlardan kullanıyorum ve asla, neredeyse asla, marketten su almam. Yani, plastik, eee, şişe kullanmam.
Hımm, termos gibi mi? A! Hı hı. Hı hı. Imm, zararlarından dolayı mı peki, plastik, eee, şişeden su almıyorsun marketten, yoksa doğaya katkı açısından mı daha çok?
Böyle. Hı hı. Eee, ikisi de çünkü aslında, mesela, bu, eee, ben bir, eee, meme kanseri atlatan bir, eee, kadından, eee, "Hayatımda, bundan sonra asla plastik kullanmayacağım." gibi bir yazısını okumuştum. Eee, o var, her aklıma, eee, yani, b bunu, eee, düşündüğümde aklıma her seferinde bu geliyor. Eee, ama tabii ki, bence her şeyden de öte doğayla uyumlu bir şey değil. Çünkü, emm, ya, kaç milyar insanız ve her gün gerçekten, eee, herkes 1 tane alsa, o, yani, yıllarca doğada kalıyor, asla çözülmüyor. Çözülmesi için gerekli yani, çözülmek değil, geri dönüştürülmesi için bile gerekli hiçbir şey yapılmıyor. Bazen, eee, işte, İngiltere'den, eee, çıkan bir çöp, eee, işte, Asya sahillerinde falan bulunabiliyor. Ay, inanılmaz şeyler, ııı, haberler var aslında bu konuda.
I hı. I hı. Maalesef. Doğru. I hı, bazı ülkeler atıkları satıyor, bazıları da alıyor. Eee, gelir elde edebilmek için. Söylediğin gibi o mikroplastikler hayatımızın çok içerisinde. Bir de, yani, bunlar artık bilinçli olduğumuz zamanlar. Eee, bundan bir 20 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde biz büyürken öyle değildi, maalesef. Eee, peki
Evet. Tabii ki. Hı hı.
mesela şimdi, hani, bir yerden dışarıdan yemek söylediğinde, gelmiyor ya, hani, mesela, bir, eee, çatal, bıçak, eee, onları istemiyorum seçeneği oluyor. Onları da tercih ediyor musun?
Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki, zaten aslında, eee, onlar, hani, emm, biraz daha, ımm, nasıl diyeyim, ımm, belki, hani, çok, eee, pasif bir yerde kaldığını düşünüyorum ben. Ama zaten o işaretle olmuyor en başında. Yani, onu, eee, aktif bir yerden, hani, işaretle yapman gerekiyor ya da, eee, hani, böyle, direkt “İstemiyorum” yazabiliyorsun bazı uygulamalarda da. Ben de onları hiçbir zaman, hiçbir şekilde istemiyorum. Dışarıda olsam bile, eee, yanımda zaten, böyle, işte, dediğim gibi, kendi, eee, şişem, belki cam şişe, belki o katlanabilir şişeler, eee, onlardan taşıyorum. Eee, kendi, ımm, tabak, ııı, tabak diyorum, affedersin, eee, çatal ve, eee, işte, kaşığım olabiliyor. Eee, ki öğrencilik zamanında, gerçi mezun oldum ama, hani, öğrencilik zamanında gerçekten bunlar kurtarıcı aslında.
Hı hı. I hı. Evet. Doğru, haklısın. Bir de öğrencilik zamanında daha çok, hani, yanında yemek taşıman gerekiyor. Bir de artık bazı restoranlar bunlar için, hani, ekstradan ücret de talep edebiliyor. Bir de, emm, Avrupa'da yaşadığından bahsettin. Şimdi artık bazı ülkelerde, böyle, atıkları, plastik şişeleri, işte, teneke kutuları, cam şişeleri atabildiğin bazı makinalar oluyor ve sana oradan, işte, karşılığında para, köpek maması, eee, gibi şeyler veriyor ya da, işte, bir kupon gibi. Senin yaşadığın ülkede de var mı böyle teşvik edici ön önlemler diyelim?
Evet. Evet, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, bunu duydum ama denk gelmedim kendi yaşadığım ülkede. İtalya'da yaşıyorum ben. Eee, bunun belki Almanya'da, eee, falan olabileceğini de düşünüyorum, belki de, hani, kuzey ülkesinde. Çünkü, eee, aslında oradaki, eee, çöp ayrıştırma, geri dönüşümler için artık, hani, camların rengine kadar ayırıyor onlar. Eee, ama burada biraz daha, hani o, eee, kültür var. Evet, yani, bu, hani, eee, garip de karşılanabiliyor hatta ayırmadığın zaman. Şu an ben de, işte, Türkiye'ye döndüğümde, hani, her şeyi aynı poşette görmek... Gerçekten çok irite olabiliyorum. İşte, eee, yemek çöpleri organik çöple de aynı yerde, belki plastik aynı yerde. Eee, hani, o o beni artık çok rahatsız etmeye de başladı gerçekten, hani, Türkiye'den, eee, taşınınca. Emm, ama bö böyle, eee, teşvikler, eee, hani, çok önemli olabiliyor çünkü cezadan ziyade, eee, insana, eee, teşvik bir şeye, böyle, hani, ödül ceza, ödülden ziyade teşvik gerçekten çok iyi sonuçlar doğuruyor bence. İnsanın psikolojisi anlamında da, eee, yani oraya yarayan bir şey oluyor. Eee, öyle, doğayla uyumlu, eee, olmak için tabii ki bir sürü daha yöntem var. Eee, ve bu böyle uyumlu olmadıkça da gerçekten o zararlar, ııı, hani, böyle, bir, ımm, lineer bir doğrudan da ziyade gittikçe hızını a alınamadığımız, önüne geçemediğimiz bir şey oluyor, evet.
Hı hı. I hı. I hı. Hı hı. Maalesef. Hı hı. İii, tüketim, hani, arttıkça insanlar daha, böyle, bilinçsiz, eee, hareket ettikçe, dediğin gibi, hani, dönülmez bir noktaya doğru da gidiyor maalesef bu. Peki sence bu konuda -bu teşvikler anlamında belediyeler, marketler ya da üreticiler ne yapmalı? Çünkü bireysel çaba bir yerde yetersiz gelecek. Yani, sistemsel değişikliklere de ihtiyaç var. Eee, neler yapılabilir? Senin aklına gelen bir şeyler var mı bu konuda?
Evet. Evet. Hı hı. E, tabii ki bunlar bireysel çabayla asla olacak şeyler değil. İşte, mesela, su tüketimi, eee, bunları diyorlar ki, hani, işte, duş sürenizi bir 5 dakika sadece kısarsanız, bir 3 dakika kısarsanız şöyle şöyle kâr edilir, şöyle şöyle doğaya yararı olur. Eee, ama, böyle, şeylerin, işte, eee, biraz da, hani, tükenmişliğe kadar, eee, gidebilecek bir yerde bireysel, eee, yani, bireylerin üzerinde, eee, yığıldığı yığıldığını düşünüyorum ben. Aslında belediyeler, hatta daha ııı, daha büyük, eee, anlamda konuşursak belki, hani, emm, hükûmetler aslında bu, ııı, şeyi almalı, büyük şirketler bu, ııı, adımı almalılar, ad adımı atmalılar. Eee, çünkü biraz daha onların, emm, tüketim süreçleri Pardon, eee, üretim süreçleri bir sürü, ııı, su tüketimine yol açabiliyor, eee, sular kirletilebiliyor, eee, o plastikler çıkar eee, çıkart çıkartılabiliyor. Yani, hani, ııı, ye geri dönüşülmez bir şekilde aslında her gün, yani, günbegün zarar veriyorlar. Eee, ama sonra reklam çıkıyor, hani, böyle, duş sürenizi kısaltın, şunu değil, şunu yapın. Yani, kesinlikle biraz, eee, insanı da tüketen, eee, ve, hani, elimizden geliyor da yapamadık, hani, gibi bir yerden. O aslında büyük şirketlerin, hükûmetlerin alması geren s gereken sorumluluğu da, eee, silikleştiren bir yere taşıyor bence. Eee, böyle.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı, toplum onu yüklenmek zorunda kaldığı için, eee, ve gerekli önlemlerde, hani, çok küçük yerlere müdahale edip de büyüklerin, eee, birazcık, böyle, gözden, eee, nasıl diyeyim, bilerek kaçırılması, hani, göz ardı edilmesi daha çok yapılıyor. Eee, çok haklısın. Aslında, böyle, belediyeler küçük bir başlangıç seti, işte, böyle, bir matara, bir tane, işte, dediğin gibi file çanta, bez çanta vs. böyle bir şeyler dağıtsalar, belki, böyle, bambu ya da metal pipetler dağıtsalar insanlar da birazcık bunların, eee, kullanımına daha, böyle, eee, yatkın olabilirler. Peki Hı.
Evet, evet. Aynen öyle. Evet, gözden ırak. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mesela, eee, sadece buraya bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela, şöyle bir şey aklıma geldi. Eee, bir kafe, eee, vardı, Türkiye'deydi galiba, yani, ııı, evet, evet, Türkiye'de, Ankara'daydı. Eee, ve onlar, hani, kendi bardağınla gelirsen kahveni almaya, eee, %10 indirim gibi bir şey yapmışlar. Bu gerçekten o kadar önemli ki, eee, ya da, hani, belki bu indirimi, emm, belki fiyatları da, hani, arttırmak demek olabilir bu ama bu indirimi biraz daha yüksek tutmak gerçekten, eee, birçok insana hitap edebilecek bir şey. Çünkü artık insanlar, emm, hani, en küçük hesaplarını bile, eee, düşünüp bütçelerini, eee, şey, yapmaya başladılar. Yani, hani, ona göre bütçe ayarlaması yapmaya başladılar.
Tabii ki. Hı hı. Hı hı. E, tabii enflasyon yükseldikçe insanlar da dediğin gibi nereden kıssam diye bakar hâle geldiler. Eee, <chuckles> o yüzden, emm, bu artan fiyatlarla beraber o %10’luk günlük kahvedeki indirim ayda aslında tüm kahve giderlerinden %10’luk bir azalma ve gelire de ek bir fayda. Ve her şeyden öte, hani, insanlar birazcık daha kendini iyi de hissediyorlar, böyle, şeyler yapınca. Eee, birazcık daha Değil mi? Imm, peki, böyle, eğer ki, eee, kozmetik anlamında konuşursak ya da, böyle, paketli gıdalar, örnek veriyorum, evine aldığın, eee, sıvı sabunda, eee, onu hangi <tsk> poşetinde alıyorsun? Yani, işte, böyle, plastiklerde satılanlar var, büyük bidon hâlinde ya da sadece birazcık daha plastik kullanımını azaltmak için, böyle, daha ince poşet hâlinde satılanları var. Emm
Evet, yani, ne yazık ki. Hı hı. Evet. Motivasyon oluyor. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
Bir de yeni duyduğum bir haber. Eee, kozmetik ürünlerinde, başında dediğim gibi, eee, eğer ki o cam şişesini ya da, işte, kabını götürürsem içini daha yenilebilir şekilde yapabiliyorlar. Sadece o plastik kısmını çıkartıp yeni bir kap veriyorlar sana. Eee, dışındaki kabının maliyetinden ya da parfüm şişesinin maliyetinden kurtuluyorsun. Bu tarz uygulamalar hakkında ne düşünüyorsun?
Evet. Evet. Eee, bence bunlar da, eee, hani, en küçük adımlar bile aslında büyük bir, eee, değişime, eee, götürebiliyor gerçekten. Böyle konular zaten bir kişinin bütün çabasıyla değil, eee, küçük küçük adımlarla herkesin çabasıyla olabilecek bir şey. Bunları da çok önemli görüyorum. Eee, ama dediğim gibi; odak, ııı, işte daha büyük yerlere de her zaman, eee, uğramalı. İşte, bu, ııı, sistemsel değişiklikler demiştin az önce, oralara kesinlikle uğramalı. Emm, ama mesela kozmetik dünyasında da, eee, yani, şu an bakıyoruz ki, hani, 14 yaşındaki bir çocuk bile, eee, artık, hani, bir başlamış oluyor makyaja, yani. O yüzden kozmetik hani, tabii ki, ımm, sadece makyaj demek değil ama, işte, güneş kreminden, sağlık ürünlerinden, emm, hani, her şeye doğru gidebiliyor artık kozmetik. Emm, böyle bir yerde çok önemli tabii ki, eee, ama onun dışında bir de, eee, şöyle bir yere de, eee, işte, dikkat çekmek istiyorum. Emm, ben, emm, bir mağazadan bir, eee, markadan, daha doğrusu alışveriş yapıyorum. Bu doğal bir marka. Eee, ve kadın emekçilerinin, eee, ürettiği bir şey. Eee, biraz, yani, küçük de bir oluşumu olsa, eee, her şeylerini doğal yapıyorlar. Mesela onun şöyle bir açıklamasına, eee, denk gelmiştim, işte, ımm, bir müşterileri, hani, "Bu kadar plastik içinde göndermişsiniz, yazık!" gibi bir yorum, eee, yapmış, yani, mesaj atmış ve kadın da demiş ki, hani, "Doğal olma iddiamız var. Biz, hani, eee, her zaman doğallık da, doğal eee, hatta belki daha fazla enerji, bel belki daha fazla daha az sürdürülebilir demek olduğu olabiliyor. Çünkü işte bunlar, emm, gerçek, eee, yağlar olduğu için, gerçek şeyler olduğu için, işte, tüm Türkiye'ye de kargolama yaptığımız için, hani, bir sürü, eee, plastik kullanabiliyoruz." diye bir açıklaması vardı. Emm, ben de burada şöyle bir şey düşündüm gerçekten, hani, mesela burada kargo şirketleri bile, işte, plastik üreticiler bile, eee, belki, hani, geri dönüştürülen ürünlerden belki yine geri dönüş dönüşümünü sağlayacak, eee, ürünlere doğru bir, ımm, yine koruyuculuğu yüksek olan o hijyeni de sağlayacak tabii ki. Hijyen demek artık plastik. Eee, onları da gözetecek bir yerden bir sürü, eee, hani, birlikte çalışmakla mümkün
Evet, maalesef. I hı. Hıı. Hı hı. I hı. Hı hı.
demek istiyorum burada. Hı hı.
Anladım. Hı hı, anlıyorum. Yani, aslında böyle atıkları azaltmanın yolu en başında, hani, geri dönüşümden öte, azaltarak daha fazla fayda sağlanabileceğini de söylüyorsun. Eee, ve dediğin gibi birçok alana aslında bunu yayabiliyorsun. Eee, peki, burada, hani, sıfır atık hareketleri var ya da, işte, böyle, daha küçük yerel belediye uygulamaları oluyor. Eee, burada, hani, büyük marketlerde ne kadar kontrol edilebilir bilmiyorum ama, eee, küçük esnafın da bu konuda bilinçlendirilmesi konusunda ne düşünüyorsun? Onların da çünkü, eee, halk üzerinde epey etkin bir payı var.
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Aslında, eee, dediğin gibi, küçük esnaf da, eee, bu hareketin bir parçası olmalı. Az önce demek istediğim tam da buydu. Yani, emm, farklı kategoriler, farklı alanlar birbiriyle çalışırken, büyükten küçüğe o oluşumlar da, eee, birlikte çalışmalı, eee, ve bunun için eğitimler de düzenlenilmeli. Ne yazık ki şu an sıfır atık hareketi, eee, bütün poşetlerin üzerinde yazıyor. Hani, o plastik poşetlerin üzerinde sıfır atık yazıyor yani atığın üzerinde sıfır atık yazıyor. Bunu asla anlayabilmiş değilim, eee, ve hani bu bu da aslında görüyorum ki o, eee, okuryazarlığın az olmasından da çıkageliyor. O, hani sürdürülebilirlik anlamında, eee, az olduğunu da düşünüyorum. Bunların tabii ki bakılması ve geliştirilmesi gerekiyor. <chuckles>
<chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Söylenecek daha çok şey var gibi, eee, yapılacak da çok şey var gibi. <chuckles> Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Paylaştığın her şey için çok yararlı bilgiler paylaştın. Eee, dilerim herkes senin olduğun bilince ulaşır.
Çok, evet. Aynen, aynen öyle. Evet. <chuckles> Görüşürüz. <chuckles>